Perfeito, perfeito. Então, você podia dizer que, olhando para trás, assim, para o eh, para essa e essa matéria ou essa dificuldade, eh, você teve uma aprendizagem que mudou a a sua forma de ser como aluno e como pessoa, o que que você aprendeu dessa experiência?
Olha, foi bem positivo mesmo porque, como ela era uma pessoa profe pessoa muito detalhista, eu acabei levando isso para os outros relatórios das outras disciplinas, né, então
Sim. Claro, ah, olha só que interessante, então, você acabou, tipo, aperfeiçoando como, ah, como aluno, né, então, no caso, tipo
Exato, exato. E eu lembro de ter recebido, assim, um elogio de um professor de uma outra disciplina, que falou: "Olha, interessante o nível de detalhe que você colocou aqui no relatório, né, muito bom".
Olha só. <chuckles> Claro, você vê como como foi positivo para você, então, né, que é essa professora. Olha, que interessante. E e você ainda está na você ainda está é uma é uma universidade, é um um curso universitário?
Exato. Isso, é. É um curso de mestrado, eu fiz esse 1º ano em na Suécia, e agora eu estou finalizando esse 2º ano em outro país, né, então, eu não tenho mais contato com essa professora em si, mas, eh eh, ficou o aprendizado, e que eu aplico até hoje, inclusive. <chuckles>
Hã. Claro. Mas fica o aprendizado, né, fica, ah, tipo